ค่ะ เรามีเรื่องจะมาระบายนะคะ แล้วก็อาจจะอยากขอคำแนะนำนิดหนึ่งนะคะ คือเราอะค่ะเพิ่งย้ายบ้านมาอะค่ะ แล้วก็เราก็ย้ายฝั่งมา คือต้องบอกก่อนว่าเราอะอยู่ต่างประเทศนะคะ แล้วก็เราอะย้ายบ้านมา ก็คือย้ายฝั่งมาเลยอะค่ะ จากตะวันตกมาอยู่ตะวันออกเลยอะค่ะ ซึ่งตอนที่เราย้ายมาอะค่ะ เราก็คิดว่ามันเป็นการย้ายบ้านแบบธรรมดาอะค่ะ ไม่น่าจะมีอะไรอะค่ะ เพราะว่าเราก็เคยย้ายจากเมืองไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วอะค่ะ มันก็คือคิดว่าตรงนั้นน่ะเป็นการย้ายครั้งใหญ่แล้วอะค่ะ ก็เลยยังไม่ ก็เลยรู้สึกว่า ครั้งนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะค่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยอะค่ะ มัน ก็คือมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะว่า คือเรากังวลน่ะค่ะเวลาที่เราจะต้องออกไป ส คือไปเจอผู้ปกครองแบบเป็นแม่ ๆ นะคะ กับกลุ่มของลูกอะค่ะ หรือว่าเป็นคนใหม่ ๆ อย่างเช่น เราไปที่ยิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็คือมีความกังวลในการพบคนใหม่ ๆ อะค่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะ คือทำตัวยังไง ทำตัวไม่ถูกอะ ประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะ อา ได้เลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ พอเราเนี่ยต้องเปลี่ยนสถานที่ใหม่ สังคมใหม่ ก็ทำให้ทางคุณเนี่ยเป็นกังวล เป็นเรื่องปกติเลยนะคะ ไม่ผิดเลย เพราะว่าเป็นสังคมใหม่ เป็นคนใหม่ เราก็ไม่รู้ว่านิสัยใจคอเขาจะเป็นยังไง เขาไว้ใจได้หรือเปล่า เหมือนก็ทำให้คุณเนี่ยคิดเยอะไปพอสมควรเลยค่ะ แล้วปกติอะค่ะ ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เจอก็จะเป็นแค่การไปยิมกับตอนที่เหมือนต้องไปเจอเป็นกลุ่มแม่ ๆ ของ อ เหมือนเพื่อนของ เพื่อนกลุ่มแม่ของเพื่อนของลูกคุณอย่างเดียวไหมคะ? หรือว่ายังมีเหตุการณ์อื่นที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกังวลหรือว่ากลัว ยังไม่กล้าเข้าไปเหมือนมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ มันก็จะมี จริง ๆ แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดมาขึ้นแล้วนะคะ ก็คือว่า ก็คือมีเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนของ ก็คือแม่เพื่อนของลูกอะค่ะ เขาชวนน่ะค่ะเราไปงานเป็นปาร์ตี้บ้านเขาอะค่ะ แล้วคือตอนที่ไปอะคนมันก็เยอะมากเลยอะค่ะ เราก็ใหม่อะค่ะ เราไม่รู้จักใครเลยนอกจากผู้ปกครอง ก็คือแค่นั้นน่ะค่ะ ทีเนี้ยคือเขาอะก็ชวนแขกมาเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะ แต่คือเราไปกับสามีแล้วก็ลูกของเรา ใช่ไหมคะ เป็นปาร์ตี้แบบคริสต์มาสอะค่ะ แต่ทีเนี้ยเหตุการณ์ก็คือเวลาเขาคุยกัน คือ อ เราก็รู้สึกแบบเหมือนเราไม่เข้าพวกหรือเปล่าอะค่ะ เพราะว่าเราไม่เคยอยู่ ใช่ค่ะ ใน ส สิ่งเหตุการณ์ที่เขาเคยคุยกันแบบเนี้ยค่ะ คือเราเป็นคนใหม่อะค่ะ มันก็เลยเกิดอาการแบบ รู้สึกแบบ มันก็ไม่ มันกระอักกระอ่วนเหรอคะ หรือแบบไม่รู้ <chuckles> จะทำตัวยังไงอะค่ะ ทำตัวไม่ถูกอะค่ะ มันก็คงคิดมากไปด้วยอะค่ะ คิด คิดไปเองด้วยอะค่ะว่า เฮ้ย คนนี้เขาจะ เขาจะชอบเราไหม? เราคุยโอเคไหม? อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นอาการที่รู้สึกว่า เราก็ไม่อยากอยู่ ณ ตรงนั้น อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม โอ้ ค่ะ อา อ๋อ เหมือนเป็นคนนอก อย่างงั้นไหมคะ? อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม โอเคค่ะ ก็เหมือนเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างเหมือนจะอึดอัด แล้วก็รู้สึกว่าเหมือน เหมือนคิดมากไปเลย แล้วก็คิดไปเองด้วยว่า เอ๊ะ เดี๋ยวคนนู้นจะไม่ชอบเราหรือเปล่า? คนนี้เขาจะโอเคกับเราไหม? แล้วถ้าเราเข้าไปพูดคุย เราจะพูดคุยยังไงดี? เพราะเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้มาก่อนเลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เคยลองวิธีไหนบ้างแล้วไหมคะ? เหมือนเป็นวิธีแก้ไขที่เหมือน อะ พยายามเข้าไป เข้าหา หรือว่าหาเรื่องที่เป็นความสนใจเหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น คุณอาจจะสังเกตว่า เอ่อ คนเนี้ยอะค่ะ เหมือนอาจจะแต่งตัวคล้าย ๆ สไตล์คุณ อย่างเงี้ยเลย แล้วก็เข้าไปถามว่า "อุ๊ย! คุณซื้อเสื้อผ้าที่ไหน?" อย่างเงี้ยค่ะ เคยได้ลองทำวิธีนี้ไหมคะ?
ใช่ค่ะ เออ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ ยังไม่เคยได้ลองเลยอะค่ะ ก็จริง ๆ แล้วพอไปอยู่ ณ ตรงนั้นน่ะค่ะ มันเหมือนตัวเราอะค่ะ ไม่อยากจะไปอยู่อะค่ะ เราเหมือนแค่เราอยากจะกลับบ้านอะค่ะ เรารู้สึกแบบว่าเราไม่ค่อยสะดวกใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยังไม่เคยได้ลองพูดคุยเลยนะคะ คือ ก็จริง ๆ แล้วถ้าได้ลองพูดคุย อาจจะลดความประหม่าของตัวเราก็ได้นะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเราแค่รู้สึกว่า เราไม่เป็นตัวเองอะค่ะ เรา อาจจะเป็นเพราะว่า เราคุยภาษาอังกฤษด้วย อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่า แบบนี้อะค่ะ มันก็เลยทำให้เรา ความ ความกังวล หรือความประหม่าของเราอะค่ะ มันก็คือเกิดขึ้นมา แบบนี้อะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ใช่เลย อืม ค่ะ อืม ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะคะ เพราะว่าด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของคุณ ใช่ไหมคะ ก็เลยทำให้คุณเนี่ย มีความกังวลในเรื่องนี้ว่า ถ้าฉันพูดผิดไป อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่า หรือว่าตรงนี้ผิดในวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่า ตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ ในเรื่องของความกังวลของคุณน่ะค่ะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ก็ อ พอมี พอประมาณเลยอะค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้วัฒนธรรมของทางโซนนี้นะคะ เขาเป็นแบบไหนอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะค่ะ มีความ อาจจะคิดมากไปเอง หรือว่าประหม่าเอง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอ อาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่เหมือน เรา โดนคนแบบจับจ้องอะค่ะ คนจ้องมองอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า คือเราก็ไม่ได้ทำอะไร เราก็มาสำรวจตัวเองอะค่ะ ว่า เอ๊ เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า เราพูดผิดตรงไหนหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอมีคนจับจ้องแบบนั้นน่ะค่ะ มันก็เลยทำให้เราเกิดความแบบ คืออาจจะวิตกกังวลน่ะค่ะ แล้วก็กลัวการที่จะต้องไปพูดคุยกับสังคมใหม่ ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ด้วยเข้าไปอีก แบบเนี้ยค่ะ
อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะคะ เมื่อเราเข้าไปในสังคมใหม่ แล้วสิ่งที่เราต้องทำเนี่ย อาจจะผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมของเขา หรือว่าในสังคมของเขา แล้วเขาเนี่ย จับจ้องคุณเป็นพิเศษอะค่ะ ตรงนี้ไม่ ทางคุณก็ไม่ได้ผิด และทางเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก ๆ เลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ อย่างแรกเลยที่จะขอแนะนำค่ะ อาจจะเป็นการที่เหมือนศึกษาข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับอุปนิสัยของคนในโซนนั้นก่อน เพราะว่าทางคุณก็เหมือนได้ย้ายมาในโซนใหม่ ซึ่งนิสัยเนี่ย ก็คงไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะ อาจจะต้องศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วก็อาจจะเป็น ที่จริงมันเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ทางเขาอาจจะรู้สึกว่า มองตรงเนี้ยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ ตรงเนี้ยเราก็ต้องศึกษา แล้วก็เพื่อที่จะได้ระวังในการเข้าหาเขาอะค่ะ ตรงนี้คิดว่า จะช่วยได้ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ อืม ค่ะ อืม ได้ค่ะ อา เราคิดว่าน่าจะช่วยได้เลยค่ะ เพราะว่าตั้งแต่ที่ย้ายมา เราก็ยังไม่ได้มีการศึกษาเลยนะคะ เราก็คือ ห รีบ ๆ ไปหมดเลย ทุกอย่างมันเหมือนแบบมันก็ คือเราย้ายมาเพราะว่าสามีอะค่ะ ก็ต้องเปลี่ยนงานอะค่ะ ก็คือเราเคยต้องย้ายตามมา คือทุกอย่างเราก็มาเร่งหาโรงเรียนลูก หากิจกรรมให้ลูก อะไรเงี้ยค่ะ ทุกอย่างมันดูเหมือนแบบเร่งไปหมดอะค่ะ มันก็เลยยังไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งศึกษาเลยว่า อ้าว คนที่นี่เขา โซนนี้เขาเป็นแบบไหน อะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราต้องลองไปศึกษาดูบ้างแล้วอะค่ะ เผื่อว่ามันจะช่วยให้เราอาจจะมีการแบบ คือถ้าเรารู้ เรารู้ว่าตรงโซนนี้มันเป็นแบบนี้อะค่ะ อาจจะได้ เราจะได้เข้ากับเขาได้มากขึ้นน่ะค่ะ แบบนี้
ค่ะ อืม อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะอย่างที่คุณบอกว่า เหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ฉุกละหุก เหมือนทางคุณแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ย ไม่ได้วางแผน ไม่ได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนที่จะมาเข้ามาเลย การศึกษาตรงเนี้ยอะค่ะ ที่เราศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือว่าอะไรที่มันเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเขาเนี่ย ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญเลย ก็จะทำให้คุณเนี่ย เหมือนคลายความกังวลได้นะคะ แล้วถ้ายิ่งคุณมีเพื่อน หรือว่าคนที่ไว้ใจได้อะค่ะ ที่เขาเหมือนรู้ข้อมูลใน ในสถานที่ที่คุณเข้าไปอยู่อะค่ะ หรืออาจจะรู้ว่าในพื้นที่แถวนั้นเนี่ย เขาอยู่กันยังไง กินกันยังไง แล้วก็ในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ คิดว่าตรงนี้ไปปรึกษาเขาเนี่ย ตรงนี้เขาก็จะช่วยได้ค่ะ ไม่ทราบว่า คุณมีเพื่อนที่เขาเหมือน อาจจะเป็นคนแถวนั้นอยู่แล้ว หรือว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนไหมอะคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็มีนะคะ ก็จะมีเพื่อนที่ จริง ๆ แล้ว เขาก็เป็นคนไทยนี่แหละค่ะ เราเจอเขา เพราะว่าเราไปทำกิจกรรม ก็คือเราไปยิมค่ะ ลูกเราต้องไปยิมที่นั่น แล้วเราได้เจอกันน่ะค่ะ แล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะ แล้วก็ คือขอคำแนะนำอะค่ะเพิ่มเติมว่า เราควรจะแบบ ทำตัวยังไง เพราะว่าบางทีเรา ทำตัวไม่ถูกอะค่ะ ก็มีการพูดคุยกันบ้างอะค่ะ แต่ว่าสงสัยเราต้อง คือพูดคุยกับเขาเป็นประจำ เพื่อที่ เราจะได้หาข้อมูลนะคะว่า คนแถวนี้เป็นยังไงบ้าง อะไรแบบนี้อะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ดีเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีเป็นกลุ่ม เหมือนเป็นกลุ่ม คอมมิวนิตี้ อะค่ะ ในเฟซบุ๊ก อย่างเงี้ยค่ะ ที่อาจจะเป็นเหมือนคนไทยในชุมชน อาจจะเป็นในย่านแถวนั้นน่ะค่ะ ถ้าทางคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขินอายที่จะแบบว่าถามตรง ๆ กับคน กับคนท้องถิ่นเลย หรือว่าทางเพื่อนเนี่ยก็ให้ข้อมูลมาแล้ว แต่คุณยังรู้สึกว่า ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังได้ข้อมูลไม่ครบอะค่ะ คุณสามารถเข้าไปสอบถามในกลุ่ม แล้วก็ถ้าคุณอายเนี่ย คุณสามารถปิดเหมือนเป็น เป็นผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ระบุตัวตน อย่างงี้ก็ได้นะคะ ก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ข้อมูลใหม่ ๆ จาก อะ ไม่ใช่จากคนรู้จัก แต่ว่าเป็นคนไทยที่เขาอยู่แถวนั้นเหมือนกัน เขาก็อาจจะมาแนะนำดี ๆ อะไรให้คุณได้ตรงนี้เพิ่มเติมอะค่ะ อันนี้ได้ ได้เคยลองทำแบบนี้หรือยังอะคะ?
ค่ะ อือ ได้ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ อือฮึ อืม ได้เลยค่ะ อ๋อ โอเค ยังไม่เคยลองเลยค่ะ เดี๋ยวจะต้องไปลองบ้างแล้วค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเราก็ได้แต่แบบอาศัยคนที่ คืออย่างที่บอกอะค่ะ คนไทยที่เราไปเจอมาเนี่ยค่ะ เราก็ได้ถามเขาอย่างงั้นอย่างเดียว ยังไม่เคยได้แบบทำอย่างที่คุณแนะนำเลยนะคะ ว่าอาจจะปิดชื่อไม่ต้องให้ ให้รู้ว่าเราเป็นใครอะนะคะ แล้วก็สอบถามไป ค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปลองทำตามดูนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ก็คือได้คำแนะนำที่ดี ๆ เลย แล้วก็เดี๋ยวจะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ เพราะว่าเราก็เพิ่งย้ายมา มันก็มีความกังวล หรือว่ามีความประหม่าอะไรหลาย ๆ อย่างเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ก็ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่ได้มาให้คำแนะนำกับคุณค่ะ แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นกังวลเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวทางเราก็จะ จะค่อย ๆ แนะนำนะคะ แล้วก็ให้ทางคุณเนี่ยค่อย ๆ ได้ปรับเปลี่ยน เพื่อที่จะมีความกล้ามากขึ้นที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ แล้วก็ทำทุกอย่างอย่างค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปนะคะ ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะ เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
ได้ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ค่ะ
ค่ะ